Sì, ehm, allora guarda, io, uhm, diciamo, uhm, in quasi, <chuckles> tutte le cene che organizzo ci tengo a fare bella figura insomma, sia nei confronti dei miei amici, sia nei confronti dei miei familiari, però, se ti proprio dire, ehm, l in particolare c'è stata una cena in cui ci tenevo veramente tanto a fare bella figura e, ehm, è quando, diciamo, abbiamo fatto la prima cena, uhm, qui a casa dove siamo dove ci siamo trasferiti insieme
Mh-mh. Ah, quindi è la era l'inaugurazione proprio della cuci tavolo.
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Ehm, siamo diciamo, io e il mio fidanzato, diciamo, come prima cena abbiamo voluto invitare i nostri 2 amici storici proprio perché comunque loro ci sono sempre stati durante il trasloco, durante la scelta dei mobili, ci hanno aiutato con i lavori, con la pulizia, quindi diciamo che se dovevamo una cena la dovevamo a a loro, ehm
Bello. Mh-mh. Mh. Okay, quindi erano, ehm, i primi della lista. <chuckles>
Esattamente. E, uhm, diciamo che non c'è stato grande organizzazione dietro uhm, oddio, c'è stata la la pulizia della casa perché comunque venivamo dal uhm, credo che fosse lo stesso giorno in cui ci hanno portato i mobili e quindi, cioè sì, esa esatto. Diciamo che, ehm, ho cercato di dare una una pulita al volo, uhm, alla casa, però, <sucks teeth> uhm, non non era proprio, ecco, perfettissima, però insomma
Ah, quindi è stato proprio, anche caotica un po' l'organizzazione. <chuckles> Vabbè, anche comprensibile comunque, poi sono amici con cui sicuramente avrete confidenza, quindi non penso sia un problema, anche perché poi eravate in pieno trasloco.
Certo. Certo, certo. Sì, esatto. Ehm, quindi è per questo che ti dico che non c'è stata una grande organizzazione, ma semplicemente perché, ehm, ci siamo presi una pizza, ehm, l'abbiamo l'abbiamo mangiata qui e, uhm, abbiamo sistemato le ultime cose, insomma, ci hanno aiutato nelle ultime cose a mettere magari l'ultime mensole, l'ultimi specchi, quindi non c'è s
Ah. Ah. Okay, ma quindi non ha non hai cucinato tu e il tuo fidanzato? Avete preso preso da mangiare fuori?
<chuckles>

Allora sì, ehm, è successa quando, diciamo nei giorni successivi i primi giorni successivi al trasloco, ovviamente abbiamo invitato prima i miei familiari e poi i suoi familiari e lì abbiamo cucinato noi. Ovviamente per i miei familiari ho cucinato io, per i suoi ha cucinato lui perché io non volevo alcuna no non volevo alcuna responsabilità sul risultato finale dei piatti, quindi mi sono tolta ogni responsabilità. E esatto.
Mh-mh. Ah, la divisione dei compiti <chuckles> Ah, quindi più per ansia, ehm, da prestazione, mh-mh.
Esatto. E, ehm, diciamo, anche lì, sì, abbiamo ci abbiamo tenuto a fare bella figura perché comunque, uhm, non so, cioè, o ovviamente inviti i propri genitori, è normale che vuoi, diciamo, fargli vedere la casa pulita, ordinata, ehm, anche a il menù, diciamo, non abbiamo fatto il solito piatto di pasta, ma comunque abbiamo cercato di, ehm, cucinare tutte le cose noi, quindi mi ricordo che, eh, abbiamo fatto, s se non mi ricordo male, la lasagna, ehm, diciamo che abbiamo fatto proprio, uhm, le sfoglie e ho f abbiamo fatto proprio il ragù, quindi l'abbiamo fatta proprio proprio noi.
Certo. Bene. Ah. Ma quindi era proprio da da zero. Avete deciso di fare un piatto così articolato perché volevate comunque inaugurare la vostra cucina o perché magari sentivate le aspettative delle vostre rispettive famiglie
Proprio sì. Ma entrambi entrambi entrambe queste sensazioni, più il i diciamo, il il giudizio delle famiglie, ti ti ti dico la verità. Però anche il fatto di voler utilizzare la cucina, quindi di di vedere fino a che punto magari uno può arrivare cucinando le prime volte, ehm
Okay. Mh. Certo, iniziare anche a prendere confidenza con lo spazio. Mh-mh. E quindi tu, uhm, in cucina alla fine hai preso confidenza con questa cucina, diciamo, ehm, hai hai iniziato a muoverti bene, ti è iniziata a piacere il preparare le cene? Oppure magari continuate a fare come avete fatto la prima sera con i vostri amici e quindi continuate magari a prendere per le cene più co con loro, più informali pizze o, ecco, cibi da asporto?
Certo certo certo, sì sì sì.

Va bene, ci ci può anche stare che una cena non vada sempre come come previsto, assolutamente normale. Ma, invece, ehm, mhmm, sempre, mhmm, parlando di questa cena in particolare perché è quella dove, ehm, dove, probabilmente, da quello che hai detto, hai messo un po' più di forse attenzione e anche energia proprio nel prepa Ci sono stati altri aspetti della casa che avete curato, quindi, ad esempio, non so, avete messo un certo tipo di musica? Avete acceso un certo tipo di luce? Magari, alcune persone preferiscono le luci sparate, molto forti, altre invece le preferiscono soffuse e magari acceso la televisione. Come come si è svolta anche la preparazione del del locale in cui c'è stata questa cena?
Certo. Mh-mh. Mh-mh. Ma, allora, ehm, prima di tutto, ehm, ti dico che c'è stata una pulizia, no profonda, di più, della casa, perché ovviamente fai venire i familiari a casa, è normale che vuoi fargli vedere che è tutto pulito, che è splendente, ehm, quindi c'è stato c'è stata una pulizia anche se, comunque, era qualche giorno che ci eravamo trasferiti e quindi diciamo che già l'avevamo data una <sucks teeth> una, ehm esatto, già, esa esatto, già avevamo dato, diciamo, una pulita profonda, però, sapendo che, ehm, sarebbero venuti i familiari, insomma, l'abbiamo ridata. <sucks teeth> Quindi, ci siamo penso, l'intera mattinata, dedicata alla alla pulizia e dopodiché per, mhmm, <clicks tongue> per la cena, diciamo, mhmm, ci tenevo che sulla tavola, diciamo, fosse apparecchiata per bene, quindi, uhm, una bella tovaglia, abbiamo messo, sì, ehm i non ovviamente, non abbiamo usato i piatti di di plastica, bicchieri di plastica, ma era tutto in in vetro. <sucks teeth> Ehm, e poi abbiamo messo anche un po' di candele profumate che, comunque, fanno molto atmosfera. Esatto, esatto. E poi, come sottofondo, insomma, avevamo acceso la televisione con un film, ma comunque lo tenevamo a volume basso, appunto, proprio per, eh, averlo soltanto come sottofondo, ecco.
Ah. <chuckles> Certo, certo, giustissimo. M vi eravate già un attimo stabiliti bene, mh-mh. Ah, quindi col servizio giusto, mh-mh. Certo. Mh, per creare l'atmosfera, profumo, mh-mh. Okay, okay, quindi non era, mhmm, la p la protagonista della serata la televisione. Invece, ho un'ultima domanda da farti e, ehm, ti volevo chiedere, visto che m'hai descritto due tipi di cene completamente diverse, quella con i tuoi amici e quella invece con i familiari, quella là in cui volevi fare più bella figura era quella là con i familiari, no? Tu preferisci <smacks lips> preparare cene in cui, magari, senti più la pressione, ma poi, alla fine, sei anche più soddisfatta, se va bene? Oppure, preferisci organizzare cene un po' più informali, un po' più tranquille?
Mh, no. No, no, no. Sì. Mh-mh.